Ja, gell? Das kommt heutzutage, ähm, recht selten vor noch, ne, dass man das macht. Ich finde das so wichtig, dass man einfach mal innehält und einfach nur das Vogelgezwitscher anhört und einfach nur mal, ja ähm, ja geduldig ist, einfach in in in sich Ruhe haben einfach so, ne? Ja.
Ja. Mhm. Ja. Ja, ne? Mhm. Ja. Ja. So präsen Ja, genau und bisschen präsent ist im im im Moment. Nicht: „Ach die Vergangenheit, ach, ich muss noch dies und das, Zukunft.“
Ja, im Moment lebt, gell? Ja. So ganz im Hier und jetzt, wie die Hunde das machen, oder die kleinen Kinder, so ganz im Jetzt leben so, ne, ja. Ganz bewusst. Mhm.
Ja. Ja. Ja, das macht auch das ist macht viel Unterschiede. Die Bewusstheit, genau, da liegt's daran, denke ich mir. Denn Leute machen Dinge, die die äh, die fühlen sich wohl dabei dabei gut, ne, aber sie merken es nicht mehr. Ist einfach ein, ein Alltag, immer das Gleiche und und ja, ich trinke jeden Morgen Kaffee. Ja, ich auch. Also, das heißt nicht, dass ich mich nicht hinsetzen kann und denke: „Ja, das hat sich jetzt gut angefühlt, ne?“ Ein bisschen so.
Ah, ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ja, richtig, gell? Genau. Ja, du b du trinkst bewusst diesen Schn äh, Kaffee, ja. Und das ist ja wieder so 'n Unterschied. Du machst nicht nebenher noch irgendwie dies und jenes, sondern du genießt den, ne, Geschmack, den Moment einfach, ne, so dieses Innehalten einfach auch. Ja, ich glaube, das merke ich auch so, so grade so am Ende des Tages, wenn ich jetzt weiß: „Mensch, ich habe alles, ne, Körperliche getan, oder meine Arbeit verrichtet und so, dass ich jetzt so ja, dann mache ich so richtig schön Abendessen, ganz viel, am besten noch mit Nachtisch und dann so warmes Getränk.“ Ja, und dann so und ich also, ich zelebriere das richtig, ja, so richtig so: „Jetzt, ne, jetzt kann ich sitzen und da kann klingeln, wer will, ich stehe nicht mehr auf, ne? Das ist jetzt so, dass ich dann so richtig mich erholen kann.“ So, das ist, ja, total.
Ja, ja. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Hm. Genau, genau. Mhm. Aha. Ja. Ja, ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Aha. ja. Aha. Mhm. Ja. Ja, ja, ja. <giggles> Ne. Ja. Mhm. Hm. Ja. Aha. Ja. Ja, ja. Ja. Und man muss sich mal t 'n bisschen Zeit für sich selbst nehmen und und und es gibt oftmals wenn wenn wenn Leute das tun, dann ist es immer noch, was sie um sie rum los ist und dies und das. Und anstatt mal nach innen zu schauen, so dem dem entgegen. Ja, ja, ne?
Mhm. Ja. Ja. Ja, genau, ne, richtig. Ja.
Da findet man schon
Ja, ich habe da auch so 'n paar Sachen, äh, geholfen, die mir so, äh, gut getan haben. Vor paar Jahren habe ich mit, äh, Yoga angefangen und, ähm, bin dann auch Yogalehrerin geworden, weil einfach mich das so ja, es hat mich
Nicht. Mhm. Mhm. Ja, ja. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Oh, sehr schön. Sag mir sag mir schnell, muss ich fragen: Was hältst du vom Bikram?